Au. Mema ma jadi bisa jadi gimana?
Eee, maksudnya emosinya, emosinya jadi membaik gitu. Kakak kan, mmm, pernah gak sih?
Oh, oke. <laughs> Emosi jadi kan kayak biasanya nih biasanya nih lagi kalau lagi bet
Mhm. <chuckles>
Kalau lagi marah sama mama, ada ya cekcok sama keluarga ya.
Iya, bener bener.
Cara meminta maaf itu kan bukan ya udah mama maaf ya kan bukan gitu ya, mama mama bukan yang kayak, "Mama minta maaf," kan, pasti "Udah makan belum?" Mama udah masak paling kayak gitu. "Yuk makan," paling kayak gitu, yang kayak bener itu tuh bikin emo baik ketika nas kita nanti kan agak ngobrol dikit juga ada sisi ngobrolnya sama atau ada masalah lain kadang juga kayak kok suk masuk rumah ditekuk kayak gitu sih, makanya bikin nanti ada sesi nangis jadi di ini udah terluang jadi emosinya baik gitu loh, terus makan lagi kalau lapar emosinya. <chuckles> Jadi cuma lapar.
<chuckles> <laughs> Oke, wah. <chuckles> Iya sih, wah mhm. <chuckles> Oke deh ya, oke deh, Kak, semoga ini ya, apa yang, Kakak, rasain itu bisa jadi refleksi juga ya. Bahwa ya ngerawat diri itu tuh memang bisa dimulai dari hal-hal sederhana gitu kalau ngomongin hal tersebut, gitu. Oke deh, Kak, makasih ya, Kak, udah berbagai cerita, sampai jumpa lagi!
<chuckles> Mhm. Semoga kita di lain waktu ya. Makasih sudah mendeng cerita aku, dadah!
Oke, deh iya.

Daripada daripada mending eee, mending makan enak, yang sehat, gitu kan.
Iya sih, Kak, bener sih, betul. <laughs> Betul betul betul. Iya, kalo ngomongin tentang makanan, apa ya, maksudnya bisa ngebantu proses pemulisa pemulihan, eee, baru ngehnya sekarang atau kapan, gitu. Ya mungkin memang setiap orang punya momen-momennya tertentu, gitu kan. Baru dia sadar gitu, setelah ngalamin, ada ya ada momen yang kira-kira membekas atau gimanalah, gitu. Kalau Kakak sendiri misalnya nih, lagi sakit mungkin atau lagi lelah gitu, siapa sih biasanya yang nyiapin makanan buat Kakak gitu? Atau kayak ya udah deh, eee, maksudnya Kakak, eee, berusaha sendiri gitu loh, nyiapin sendiri, gitu.
Mhm. Mhm. M Yang yang nyiapin aku lagi sakit, tergan sakitnya, banget ini. Biasanya kalo lagi sakit itu mama tuh bukan tipe yang ngomong, "Aduh, anak-anak", itu tuh nggak, bukan kayak gitu mamaku itu tipe yang kayak, kalo bisa bangun, jalan, jangan ngomong sakit, jangan kayak, "Ah aku sakit," jangan, apa ya, dibikin manja, gitu lah, kalo kamu bisa
<laughs> Mmm, oh, iya.
kalau kamu beraktivitas, aktivitas seperti bia tapi kalo emang gak kerja ya, di rumah jangan kayak tidur terus, kamu jalan-jalan atau apa, tapi gak kuat banget, tur gitu. Tapi kalo sakit kan gak sampe kayak, "Aduh gak bisa," itu kan enggak.
Mmm. Iya, bener bener.
Eee, namanya cewek pasti ada manjanya. "Aduh, aduh, pusing." <chuckles>
<laughs> Relate sih, Kak, bener banget.
Nah M heeh, tapi biasanya emang lagi m me yang, apa ya, mungkin gak pintu hati kayak, "Mau makan apa?" Kayak gitu. Ma cit tip cuek gitu, tapi tsundere gitu loh. "Mau makan apa?" Gitu.
Iya. Oh. Eh, Iya iya. <laughs> Oke. Heeh heeh, tapi iya sih, kalau misalnya lagi mhm.
Tiba ada. Kayak gitu Kak, emang kenap suap sendiri, makan sendiri, biasanya.
Oh, iya iya, bener bener, tapi ya, pasti kita kalo lagi sakit, ya adalah gitu perhatian dikit kan, dari keluarga mungkin, gak mungkin banget kita kayak sakit, kayak ya udah, kayak kayak kehidupan biasa, nggak sih ya, mungkin bener kata Kakak tadi ya, pasti kita sesakit-sakitnya kita, kecuali gak di rumah sakit ya, kalo di rumah gitu kan masih bisalah sekedar ngambil makanan, gitu kan, nyiapin sendiri gitu kan, kecuali ya kalau udah di rumah sakit, mungkin tuh udah udah enak kan, udah disiapin dan sebagainya, gitu. Iya, bener. Nah, pernah gak sih makanan tuh, Kak, justru mempercepat suasana emosi Kakak membaik atau justru memang seringnya begitu?
Mmm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Udah siapin. Mhm. Eh, waktu waktu aku emang mamanya gimana?
Ya, jadi pernah gak sih makanan tuh justru mempercepat suasana emosi Kakak membaik gitu, atau memang justru begitu setiap saat ketika mood-nya, mmm, lagi gak baik m terus makan ya udah, jadi membaik lagi, gitu?